Расскажи, пожалуйста, какая музыка поднимает тебе настроение.
Слушай, ну, у меня в плейлисте всегда есть, а, на скажем так, исполнители моей юности. И это как бы гарантированно, э, включаешь, начинаешь подпевать. Да, там, какой-нибудь а А, они, кстати, в большинстве своём сами по себе достаточно депрессивные, потому что, ну, это у у меня, преимущественно, это были, а, ну такие поп-рок исполнители да: "Земфира", "Сплин". А, вот. Но при этом, вот ты к какие-то включаешь, да, знакомые аккорды, не знаю Да нет, она же такая на самом деле обычно заряженная. <chuckles> Вот. Но там либ
М. <chuckles> Так. Ага. <laughs> То есть слушай, ну, это, то есть какие-то вот исполнители, у которых, в общем-то, музыка достаточно мрачная, но они тебя радуют, потому что это воспоминания о юности, да?
Ну да, потому что она может быть и мрачная, но как посмотреть, опять же. Она может быть для кого-то и мрачная- для меня она совершенно не мрачная, на самом деле, а, вот. Потому что, ну, она и по музыке, и по ритму она для меня наоборот такая бодрая, а, вот. Ну то, что там в тексте, да <chuckles> как бы выхода нет, ну, это это уже каждый <chuckles> пусть трактует, как ему как ему хочется.
М. <laughs> Да, ну слушай, это тоже интересно, да, то что вот, э, н такие композиции многие рассматривают по-разному, да. Для кого-то это вот, э, что-то такое немножко мрачное, отражающее сложности, для кого-то это, ну, реалии жизни, и всё равно, вот больше мелодия какая-то она радостная такая.
Да, на самом деле, для меня возможность, а, вот, ну, э, 1, да, для меня составляющая- это ритм. Если песня сама по себе такая ритмичная, да, то в принципе она даже с каким-то условно мрачным текстом, м, она всё равно для меня слышится как, а, такая заряжающая, да. Ну не скажу позитивная всё-таки, да, но, э, она дает всё-таки больше тонуса мне, чем, чем наоборот отбирает. Вот, а потом Мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть настрой, э, задается именно ритмом-музыкой. М
Да, именно ритмом, именно мелодией, да, потому что если это как бы какой-то ритм такой бодрый, а, какая-то мелодия тоже такая активная, да, то в принципе с любым там мрачным, условно мрачным текстом, для меня эта песня скорее всё-таки, да, будет бодрая и такая тонусная. Ну потому что м мра мрак это часть жизни. <laughs> Очень по-разному петь. <chuckles>
Мгм. <laughs> Слушай, а я что-то подумала, а наоборот бывает, допустим, какая-то мрачная мелодия, депрессивная, а текст веселый?
А, слушай, ну это, вся это, кстати, это хорош э, это такой обратных примеров, мне кажется, их меньше всё-таки. Ам. Они и они скорее воспринимаются как некая такая ирония. Есть такие песни, безусловно. А. Вот, например, да. А, например, если в мы гов группа "Ума Турман"- да, у них, например, вот, э, была такая, а, песня: "Прасковья- девушка из Подмосковья". Там довольно такая, ну, я не скажу, грустная мелодия, но совсем там веселой её тоже, наверное, не назвать, вот. Но текст там при этом, м, ну, такой шуточный. Ня вот. И от нее идет, а, ощущение, ну, такой иронии, да, как бы, бесконечной. Вот. Мне кажется, что, ну, в целом, м музыканты, когда прибегают к этому приёму, это про какую-то иронию всегда.
М. Мгм. Ага. Хм, то есть это осознанный прием. Да, вот так вот немножко, э, э, чтобы сталкивался, э
А Ну, как бы, мне кажется, да. Или это наоборот, если это не ирония, то, щас я пытаюсь ещё просто вспомнить какие-то Вот у "Земфиры", мне кажется, что-то было тоже такое, когда это А, вот, да, например, у "Земфиры", у неё есть очень бодрая мелодия, наоборот с очень мрачными тек Нет, это это это не это получается примерно она скорее к первому <chuckles> В общем, смешанные, да, бывают, наверное, когда, а, грустная мелодия и позитив А, ну вот, кстати, да, например, м, ня "Жди меня"- например, вот если мы про "Земфиру" я упомянула. Там такая, достаточно мелодия очень печальная, а, ну, она прям минорная такая, да, то есть, она прям музыкально, эм, такая печальная, но при этом очень жизнеутверждающий текст, на мой взгляд. Вот. Ну.
<chuckles> Да. Мгм. Мгм. И как ты, вот ты воспринимаешь, это больше тогда вот такая, э, б а, радостная песня или всё-таки больше вот мелодия уводит в какую-то, э, минорную такую немножко, э, г грустную нотку?
Э, ты знаешь, это такое лирическое настроение, да. Вот оно и как бы и не грустное, и не радостное. Получается что-то между. Вот я назову его лирическое, когда ты вроде ты не какая-то там грусть-тоска, но это возможность, вот, подумать, да, там, как бы вот о жизни <chuckles> вообще, а, вспомнить, может быть, какую-то конкретную историю, да, там, романтическую. И вот как-то Такие, а, песни, вот лирические именно, мне кажется, это про, вот когда хочется именно поностальгировать, повспоминать какой-то, м, какие-то личные истории, да, романтические. Вот, мне кажется, это вот на такие случаи, м, для таких случаев идеальные песни.
Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Да. <chuckles> Ну хорошо, значит, э, вот, э, значит, ты, это вот такие н музыка из, эм, юности. А что какие-то, может быть, вот современные, м, композиции д тоже у тебя в плейлисте есть?
Мгм. Ты знаешь, какие-то современные- да. А, например, вот из последних, из того, что у меня, а, они прямо на повторе долго стояли, они, ну, прям каждый день так или иначе у меня всплывали в плейлисте. Это вот "Anxiety" такая есть композиция, очень она, э. И и ещё песня, я не помню, как она называется, но это такой гимн феминизма современный. А, она на английском, я не не процитирую щас, как она называется. Но она как бы прям тоже очень, э, популярна, а, вот была какое-то время. М, а, и она классная, потому что она и по тексту, и по ритму действительно очень, э, такая актуальная, и она у меня прям, да, в плейлисте была. То есть нет, я у почему? Я слушаю какие-то, а, современные песни, а, вот. Но они просто как бы в другие моменты жизни, что ли, да, слушаются, наверное, как-то т
Так. Мгм. Мгм. Ну да. Слушай, а где ты вообще находишь музыку, вот к какие-то новые композиции? М, ты вот там слушаешь плейлисты подобранные или радио, или, а, в вот откуда вообще они появляются у тебя в плейлисте?
Ну, смотри, я для прослушивания музыки использую стриминг. Раньше это была "Яндекс.Музыка", сейчас это Spotify. А, вот и, соответственно, ну, я пользуюсь, да, всеми опциями Споти Spotify. То есть, во-первых, это, а, рекомендации, безусловно, какие-то. Во-вторых, мне очень нравится функция, а, радио. Это когда ты, ну, специально, да, какую-то песню, например, а, вбиваешь, вот, её она заканчивается, а потом тебе Spotify просто начинает подкидывать дальше, э, уже основываясь на твоих предпочтениях, на твоей библиотеке, на том, что ты там какие-то плейлисты себе, э, добавлял. Ну, вот он тебе начинает из этих плейлистов рандомно, просто в в таком хаотичном порядке, да, делать такую подборку. И мне это нравится, это как раз можно.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, похожее. Мгм. Так, ну, в общем, ты доверяешь Spotify, что тебе подберет что-то подходящее по твоим вкусам.
Да, да. И это получается очень интересные иногда рекомендации, которые мне очень нравятся.
Так, а вот какие-то листы вот в Spotify у тебя есть, допустим, для хорошего настроения? Вот если ты знаешь, что, ну, нужно взбодриться или вот, э, ну, как-то есть у тебя какой-то специальный вот подобранный лист для этих случаев?
У меня есть, э, плейлист, который я использую для тренировок, м. Вот как бы, да, потому что для вот просто рандомных каких-то прогулок я предпочитаю радио, а вот к конкретно плейлист у меня есть, а, а, где, э, там, знаешь, такие, а, треки, а, э э э по л смешанны, где-то это Backstreet Boys, например, может быть, да, <chuckles> вот, где-то это <chuckles> Шакира, но что-то такое энергичное, да, но при этом с плюс-минус то, что можно напевать, то, что знакомо уху. Вот, мне приятно под это заниматься, ну, когда я могу, да там, а, мне, ф фокусироваться не только на сложном упражнении, а еще там где-то немножко под песни, допустим, <chuckles> а, или там Britney Spears. Да, этот "One More Time". Ну то есть можешь заниматься и при этом как бы немножко увлекаться на что-то знакомое, да, на что-то
М. <chuckles> М. Ага. Ну, то есть совмещать, э, да, приятное с полезным- одно это. То есть это не просто какое-то техно, которое, где там ритм такой вот нужный для занятий, а вот, э, те тебе в целом нравится, что, да, можно подпеть. М, такой вообще настрой боевой.
Мгм. Да. Да-да-да, совершенно верно, вот. Есть еще вот еще, знаешь, какой есть плейлист, у меня он так и называется: "Поорать". <laughs> Это вот когда ездишь в машине, открываешь окно, включаешь в с этот, э, плейлист и начинаешь, ну, соответственно, подпевать очень громко. Там что, там, ам, там, ну, например, ам, где-то Меладзе что-то есть, есть что-то из "Ленинграда" тоже обязательно. А, вот, такое
<laughs> Так. <chuckles> Так так. Ты не боишься, что тебя оштрафуют, если ты будешь орать, э, под "Ленинград" где-то в общественном месте?
А, ну ты знаешь, я просто нахожусь в стране, где как бы русского языка люди не знают. Нет, не боюсь, <laughs> это идеальный выбор, я считаю. Вообще. Абсолютно в безопасности, да, в этом смысле нахожусь. Вот.
<chuckles> <chuckles> Замечательно. <chuckles> Слушай, а то, что поорать- это вообще для чего? Это вот, э, крик радости, да, так, или это выпустить, э, пар, эмоции, что это за тип оранья? <chuckles>
А, слушай, ну, это, мне кажется, что-то между, потому что, ну, это просто классно, это вот ты едешь и что-то такое от души, да, наверное, это, да, скорее про тоже, про выплеснуть вот от души что-то такое, мне а, попеть с удовольствием. А, знаешь именно, ну, потому что, слушай, слушать, например, в машине что-то такое очень, знаешь, сложно мелодическое, там вот вокально, там, я не знаю, сложно исполнимое, не, ну, это просто неадекватно. Да, это ты больше з з будешь просто мучиться, потому что и быть там недовольным собой, потому что это невозможно спеть хорошо. А вот то, что я, собственно, перечислила, это такие беспроигрышные варианты, потому что ты там можешь где-то сфальшивить, где-то как бы но это просто вот такое, да. А просто себе, да, совершенно верно. Нет, ну, есть еще, кстати, на поорать, мне есть песни, наверно, мне очень нравится "Аэропорт", она такая старая песня, но она тоже, там вот Агутин, по-моему, ее с кем-то, с кем-то еще поет, не помню с кем. Но она такая прям тоже очень такая, очень ух, <laughs> как начнешь, <laughs> душа развернется и завернется обратно. Ну, тоже так мож
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, это стиль пения, да, это н та так и задумано. <chuckles> М. <chuckles> М, так ты обычно одна в машине? Вот, э, когда, э, орёшь песни, или можешь и в компании это сделать? <chuckles>
<laughs> Да, да. Слушай, я могу иногда при детях, но они обычно очень так на меня смотрят, э, потому что они уже Слушай, они уже подросшие дети. То есть, наверное, с детьми маленькими я бы так и вообще бы, ну, не переживала бы, пела бы себе и пела. Э, ну, то есть дети, да, вот у вас такая мама, <laughs> как у гадали, <laughs> она идет в комплекте вот с этим всем. Но а с подружками уже так не работает.
<chuckles> Не ценят. <chuckles> Мгм. Мгм. <chuckles> Аз Да-да-да. Ну, это здорово, если они видят и такую сторону мамы, да, это, э, замечательно. А, слушай, а как, кстати, дети относятся вот вообще к твоим музыкальным вкусам? Они что-то слушают или считают, что, ну, это что-то такое из прошлого века?
М, слушай, ну ты знаешь, во-первых, есть такая тенденция, что песни, э, как бы, скажем так, из прошлого века, они многие получают, там не знаю, 2, 3 жизнь. У меня, например, в плейлисте вот у дочери-подростка я в какой-то момент обнаруживаю песни, которые, а, я, когда была, да, там молодой, они мне казались уже, ну, как бы, <laughs> типа устаревшими, <laughs> и вдруг я с по эти песни попадаются мне в ее плейлисте. Я так э, ну вот я, я так поняла, что это просто какой-то тренд на возвращение, какие-то песни отдельные возвращаются. Вот, например, кстати, группа "Аха", да, а, как она называется, э, "Take on me", да, а, вот эта вот, эта песня известная, где там по по нескольку октав, да, в припеве, да, там проходит. Вот она у нее в плейлисте, в я в, каком году-то она, сколько лет этой песне, э, вообще. Она такой мамонт, <chuckles> мамонт музыкальный, вот она с удовольствием. Ну и что-то еще, да, там я уж да, так и это вот.
<chuckles> А откуда там они? Мгм. Да. Мгм. Много, да. Да, ну, это, слушай, это вот в "ТикТоке", наверное, там всплывает, бывают такие вот старые хиты, которые вдруг вот оживляются таким образом.
Да, да, скорее всего, это какие-то, да, через TikTok, я тоже думаю, что это оттуда, вот. Но плюс у них есть что-то на самом деле из того, что они как раз со мной в машине слушали, когда еще были маленькие. Вот та же "Земфира", например, оказалась у них, а, ну, в большом количестве там. "Монеточку" они тоже, а, ну, как бы от меня, да, услышали, что-то такое, а, вот. Э. М, м, кстати, одна один из детей слушает "Кино", кстати, неожиданно. То есть вот с "Фифтом", да, <laughs> вот так вот тоже, казалось бы, да, вообще прошлый век, вот, тем не менее с удовольствием слушает.
М. Мгм. Не, это неожиданно, да. <laughs> Да, но это тоже 1 вот из твоих это ты показала, научила.
Ну, у меня, кстати, ну, у меня е было, да, я слушала в плей ну, я, скажем, ну, я и "Кино" слушала все-таки в юности. Да, то есть, когда вот у меня там стали появляться дети, у меня что-то было, конечно же, в плейлисте что-то осталось, но не так массово, вот. То есть Земфира, например, мы просто вместе с мужем, нам она обоим очень нравится, поэтому мы, э, прям много, у нас все альбомы были записаны, мы когда-то куда-то ехали в путешествие, мы она у нас прям вот там, а, а альбомы один з за другим игрались, и ее вынужденно как бы дети с нами слушали. Вот, э, но они прям, да, вот много ее слушали, и что-то они сами себе потом добавляли. Вот "Кино" й й мы так не слушали массово, но тем не менее один ребенок прям Да.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Но тем не менее передалось. Слушай, а ты вот радуешься, когда вот, да, у тебя есть какая-то любимая песня или группа, вот как если дети ее подхватывают, вот есть такое желание поделиться вот этими любимыми песнями, особенно если вот такие, которые поднимают настроение?
Мгм. Слушай, ну, конечно, я очень радуюсь, когда слышу что-то в плейлисте, то, что нравится мне, потому что, ну, для меня это, знаешь, про какую-то связь, про то, что мы вот где-то на одной волне, про то, что мы можем делиться какими-то рекомендациями, вот. Я, кстати, от детей тоже что-то они мне советуют иногда, какую-то песню ставят в машине. У нас прям есть такой ритуал, да, что вот мы едем куда-то в машине, кто-то: "Вот я сейчас поставлю какую-то песню". Вот он ставит, и мы слушаем его музыку, да, там одну, другую, третью песню, и что-то иногда я там: "О, давай", а там: "Что это такое? Поделись, я там тоже хочу себе добавить". Да, это классно.
Мгм. А, то есть ты себе забираешь плейлист. Ну, классно, да, это такой обмен эмоциями, вот, э, ну если эта музыка, она вызывает столько приятных впечатлений, воспоминаний, то, м, замечательно, что можно так вот обмениваться, дели
Да-да-да. Да. И это, кстати, поднимает настроение просто фактом того, да, что ты как бы соприкасаешься вообще вот с каким-то миром другого человека. Это само по себе очень, ака может быть, вообще целительное, даже если у тебя до этого было там плохое настроение, ты вот что-то такое послушал и такой: "О, интересно", и стало как-то легче. <laughs> Да. Захотелось жить, да, поорать, кстати, да, тоже. Так что это отличный такой способ, да.
Мгм. А еще можно вместе поорать. <laughs> Ну, здорово, мгм. Ну, слушай, спасибо, что ты поделилась, рассказала вот про свои любим про свою любимую музыку. Э, очень было интересно послушать.
Да, слушай, мне очень приятно было поделиться, <laughs> потому что, ну, это, э, ну, классно, да, делиться тем, что поднимает мне настроение, да, с удовольствием. Спасибо, что послушала.
<laughs> Да, приятная тема. Мгм. Всего тебе хорошего. Пока-пока.
И тебе пока.